D'accord.
Ou même, heu, LCI, heu, BFM, tu as moins de vérification parce que tu as tu as quand même un peu de journalisme, heu, en amont. Tu as quand
Mmh mh. Donc eux, ils ont déjà fait le travail quoi.
Un petit peu, je dis bien un petit peu, un petit peu. Non, en c'est un un petit peu dans l dans dans le sens où, heu, ce genre de chaîne fait de l'info en continu et qu'il va d'av juste falloir faire un gros tri et c'est le le plus gros du travail sur ces chaînes là, entre information et commentaire.
Ouais, un petit peu, <chuckles> c'est pas très rassurant quand même, hein, le «un petit peu». Mmh d'accord.
Mmh, voilà. Heu, l'information ça peut être une dépêche AFP, ça peut être, heu, une déclaration du président, ça peut être ça c'est vérifiable, c'est simple, on prend juste l'information. Ainsi
Mmh d'accord et après c'est le débat qui se qui s'enroule autour de tout ça et qui et qui fait aussi de l'audimat et q et ouais, mmh.
Voilà exactement. Si le président il a dit, heu: «Eh bien notre production de tomates a augmenté de 15 % et on a réussi à en exporter, heu, 20 % de plus», ça c'est l'information qui a été donnée par le président. On prend l'information telle quelle. Après la manière dont c'est commenté, traité, dont on va parler du commerce extérieur, de l'agriculture, du machin, ce n'est que du commentaire.
Ouais. Oui. Mmh, d'accord. Et même ce qu'a dit le président, finalement, ça aussi, ça peut be ça peut mériter quelques vérifications, non?
Et et s Malheureusement, on est arrivé à un point où, heu, normalement ça devrait pas.
<chuckles> Oui, bah, oui, c'est ça, c'est c'est là où je voulais en venir tout à l'heure. Tu vois?
Normalement ça devrait pas. Mais si ton président, heu, monte éhon éhontément, heu, en donnant une information, hem.
Bah, c'est peut-être pas une m un mensonge, mais c'est peut-être simplement que lui aussi s'est fait avoir quoi. Il a pris une, heu, il a pris une information pour véridique et il la relaye parce que, bah, voilà, il a pas pris le temps ou son équipe n'a pas pris le temps de vérifier 4 fois, heu, la source du truc et et donc tu as une parole, enfin tu as une parole dite de confiance qui va commencer à à envoyer des fakes quoi. <chuckles>
C'est possible. Moui. Oui. En en général, le la démarche la meilleure à faire, c'est qu'en termes d'informations, heu, déjà, heu, ne s'intéresser et ne décortiquer, savoir si l'info est fiable, que les choses qui nous concernent.